ประเทศตุรกีค่ะ ตอนนั้น ไปออก หวยไปออกที่ตุรกี ตอนนั้นน่ะเลือกหลายประเทศมากเลยนะว่า จะไปไหนดี มีเช็ก เกาหลี มีเช็ก เอ่อ เอ่อ หลายที่อะค่ะ แบบใกล้ ๆ ก็มี อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่า เออ ตุรกี ก็ดีนะ ขอดูตั๋วหน่อย เออ ตั๋วราคามันก็ ถึงจะจองแบบใกล้ ๆ จะบิน อะไรอย่างเงี้ย ก็ยัง ก็ยังไปได้อยู่ ตอนนั้นจำได้จอง
อ๋อ ครับ เออ อืม อื้อฮือ อา ครับ อา อา ครับ เออ ยังพอเป็นราคาที่คุณรับได้ใช่ไหมครับ? ณ ตอนนั้น เออ
ใช่ ใช่ แล้ว ใช่ แล้วคือ เราเป็นพวกที่ชอบลองสายการบินใหม่ ๆ ด้วย สายการบินไหนที่ยังไม่เคยบินน่ะ ก็อยากลอง แล้วไปเจออันนี้ คือราคาดี เอ่อ สายการบิน Royal Jordanian น่ะค่ะ ก็คือของจอร์แดนเนาะ อา ใช่ ก็ไปพักที่จอร์แดนแป๊บหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ไปต่อเครื่องได้อยู่ เพราะอยากอยู่ใกล้พี่ พี่แอร์โฮสเตส ตอนนั้นอยากเป็นแอร์ไง ก็เลยแบบอยากรู้ว่า เขาก็แต่งตัวยังไง โอ้โฮ ไปเจอเขา แล้วก็ขอถ่ายรูปเซลฟีกับเขา ด้วย คลั่งมากตอนนั้นน่ะ เออ ก็เลยก็แบบ ก็ได้ตั๋วนี้มา เออ ขึ้นเครื่อง ก็มาเจอองเจอแอร์ ก็ขอถ่ายรูปเขา ชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
เออ ครับ อืม อื้อฮือ ครับ อา ครับ เออ อืม ครับ เออ เออ ครับ เออ ครับ อืม แล้วยังไงครับ? บน เหตุการณ์บน บนเครื่องบิน หรือระหว่างทางที่ไปพักเครื่องอะครับ พอจะมี เอ่อ สถานการณ์เกี่ยวกับว่าเจอคนแปลกหน้าบ้างไหมครับ?
โอ้โฮ แปลกหน้า แปลกหน้า เจอน่ากลัวอะสิ ตอนที่อยู่จอร์แดน น่ะ
อืม อืม อ้าว เกิดอะไรขึ้นครับ?
เออ ไม่อยากเล่าเรื่องนี้เลย แต่แบบมันเป็นอะไรที่แบบ น่ากลัวมาก คือ เราอะแต่ง คือ เราก็ผิดด้วยแหละ ที่เราแต่งตัวแบบไม่ ไม่ค่อยแบบสุภาพเท่าไร เพราะว่า เนาะ มาจาก เมืองไทย มันก็ร้อนน่ะ เออ แล้วจำได้ว่าแบบใส่กางเกงขาสั้นนิดหนึ่ง แล้วก็เสื้อแบบ เสื้อคล้าย ๆ แบบ เขาเรียกว่าอะไร เป็นเสื้อยืดธรรมดาอะค่ะ แล้วก็ใส่ อ่า เสื้อ เสื้อเแขนยาวคลุมอีกทีหนึ่ง แล้วก็รองเท้าผ้าใบ ใช่ไหม แล้วก็เดินด่อม ๆ ๆ ไปใช่ไหม เขาก็เหมือนแบบ เอ่อ เราก็ไปเจอพนักงานเลานจ์คนหนึ่งใช่ไหมคะ เขาก็เหมือนแบบว่า เหมือนเป็นผู้จัดการด้วยนะ เขาบอกว่า เออ แบบยูมานั่งพักตรงนี้สิ อะไรอย่างเงี้ย มีน้ำให้กินฟรีนะ แต่เราก็รู้ เราก็รู้อยู่ว่าเลานจ์ ช มันแบบ มัน มันต้อง เสียตังค์ อา เราก็บอกว่า เฮ้ย เราไม่ ไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่ได้จะมานั่งเลานจ์ อะไรอย่างเงี้ย บอกไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฟรี complimentary จากไอ อะไรประมาณเนี้ย เราก็เลยแบบ อ๋อ เหรอ เราก็ไม่รู้ เราเด็กเนาะ ก็แบบเดินเข้าไปใช่เปล่า? เขาก็มานั่งตรงข้าม แล้วก็แบบคุยด้วย สรุปอีนี่ คือแบบจีบนิดหนึ่ง แล้วก็บอกว่า "ขาเธอสวยจังเลย ขอจับได้ไหม?" Oh My God น่ากลัวมาก เราก็แบบดีดเลยค่ะ ลุกเลยค่ะ แล้วบอกว่า เดี๋ยวฉันจะ เดี๋ยวฉันจะ report เธอนะ อะไรอย่างเงี้ย นางก็กลัว ใช่ นางก็กลัว แล้วก็เลยปล่อยเราออกมา เราแบบ โอ้โฮ ประเทศนี้ ช็อกมากค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แปลก ๆ ที่เจอ
อ๋อ เออ ๆ ๆ อ๋อ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ เออ แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ? อืม อืม ครับ อืม อืม ๆ ๆ ครับ มันต้องมีการเรียกเก็บราคาเพิ่มใช่ไหมครับ? เออ เออ ครับ เออ เออ อ๋อ อื้อฮือ โอ้โฮ เออ ครับ เออ อ๋อ เออ ๆ ครับ เออ อ๋อ คือ คือ